Ah, kapag iniisip mo yung salitang pagmamahal. Paano agad pumapasok sa isip mo yung pagkain?
Actually, ah, kapag sinabing food 'no plus love, ang lumalabas sa isip ko if may nararamdaman yung tao 'no kasi, ah, yung fo form of love kasi marami yang, ah, klase, di ba? Meron tayong parang sinasabi na tawag dito, ah, love language 'no. So, minsan, ah, yung pagkain nagfa-fall under yan siguro sa, acts of service din kasi nag-provide ka ng pagkain o kaya naman, ah, gift giving kung gift yung pagkain. So, depende siya sa sitwasyon pero, ah, sa unang, ah, instance na kapag may sinabing pagkain tapos papakita mo yung love mo. It's either may nararamdaman yung tao or, ah, may okasyon yun yung una kong naiisip.
Mm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, gets. Pero yung pagmamahal ba pagdating sa pagkain ay pwede mong maipakita sa simpleng pakain, lutong bahay paboritong ulam, o yung effort na magluto kahit pagod?
Ah, mm. Oo actually, ah, kapag, ah, ganyan 'no sa ibang kultura rin kasi, di ba? Sa, ah, ibang bansa, um, mas okey yung pagkain kapag luto siyang, ah, bahay, ah, meaning hindi naman yung lutong bahay natin na Filipino food 'no. Ang importante is ginawa mo, na ikaw mismo yung gumawa kasi aside sa, ah, tawag dito yung thought 'no ng pagbibigay ng pagkain. Kumbaga nakikita din dun sa food yung effort na ginawa mo no, hindi yung basta bumili ka lang kasi kahit sino pwedeng gawin yun, eh. Pero pag ikaw mismo yung nagluto parang yung sarap ba nung pagkain ay doble 'no pa kahit hindi naman siya literal pero parang mas masarap siyang kainin kasi pinaghirapan ganun.
Mhm. Yes. Mhm. Yes, kasi nakita mo yung effort na nagluto. Pera ikaw ba, marunong ka bang magluto?
Um, actually marunong naman akong magluto 'no kasi, ah, tawag dito nanonood ako lagi ng mga, ah, videos ni Gordon Ramsey, so, in a way kakapanood sa kanya natuto rin ako.
Ay, nice. Do you know panlasang Pinoy also?
Mm, actually, mm.
<laughs> Gagaling sila magturo, 'no? Anyway, ano ang iyong specialty? Pagluluto?
Actually ang pinakagusto kong lutuin ay bistek lang, 'yong bistek Tagalog kasi 'yon 'yong favorite ng partner ko. So, hindi siya matter of, ah, 'yon 'yong gusto kong lutuin matter of ano siya, 'yong receiving and nung pagkain na niluto ko 'pag masaya. So, parang 'yong effort ko tsaka 'yong, ah, paghihirap ko sa pagluluto parang nawawala, 'no, parang nag-e-enjoy akong siyang gawin, kasi alam ko magiging masaya 'yong kakain. So, para sakin yung bistek yung favorite kong lutuin.
Ah. Mm. Mhm. Ah, at saka 'yong bistek kasi ano eh, parash I I mean 'yong mga ingredients niya kasi hindi siya gano'n ka ano, eh, I mean hindi siya gano'n kahirap na hanapin 'di ba, ano bang ingredients, sibuyas
Mm. Sibuyas tsaka ano lang, soy sauce at kalamansi 'no tapos 'yong cut ng beef bahala ka na kung manipis yan, kung su sukiyaki cut ba 'yan o kaya 'yong gusto mong medyo makapal, 'no, sirloin tapos ikaw na lang mag-cut into strips. So, may freedom ka do'n eh, pero 'yong parang hinahabol kasi no'ng partner ko 'yong asim tsaka nung alat ng toyo, tapos 'yong crunchiness no'ng ano, no'ng sibuyas na hilaw kasi, 'di ba, tinatoppings lang 'yan sa ibabaw. So, gustong-gusto niya 'yon eh, kahit simple lang, eh, tapos sabi ko, "Si sure ka, ito lang gusto mo?" tanong sabi ko. Tapos sabi niya, ah, oo daw kasi 'yon 'yong favorite niya tuwang-tuwa siya do'n kasi may kaakibat din siyang memory siguro sa family nila na hindi ko na alam. So, ako naman parang sige gawin ko siya. So. 'yong memory na 'yon, parang nare-recall siguro siya kaya masaya. So, masaya na rin ako, gano'n siya.
toyo. Oo. Mm. Ah, oo. Mhm, mhm. Mm. Mm. Ah. Yes, pero kung titignan nga madaling lutuin 'yong Bistek Tagalog pero mahirap balansehin 'yong lasa niya kasi maaaring maging maa sobrang asim, maaaring maging sobrang alat, 'di ba. Kaya siguro ano nag nagustuhan ng partner mo kasi balanse, balanse lang 'yong lasa ng dalawa.
Oo. Mm. Mm. Actually ano rin 'no, gusto ko nga i-add din sana eh, isa 'yon sa ano 'no, parang weird part ng Filipino cooking natin, 'no. Hindi tayo madalas, I mean sure si Panlasang Pinoy mayroon ‘yang guide 'di ba, 'yong mga Kuya Fern din do'n sa YouTube, nagbibigay sila ng parang measurements. Pero tayo, 'yong mga lolo-lola natin, ‘yong magulang natin 'no, 'yong mga mahilig talagang magluto, tantya-tantya lang. So parang kada bahay iba-iba 'yong version. Gano'n siya.
Hmm. Yes. Mm. Tantya. Mm. Yes. Mm. Alam mo alam mo kasi ano, naranasan ko 'yan kasi laking lolo't lola ako. So 'pag tinuturuan ako ng lola ko, nahirapan ako kasi, 'di ba, kapag um, <clicks tongue> uhm, younger generation ka, parang mas prefer mo 'yong may ta 'yong ano 'yong may sukat-sukat, ‘di ba? Yes, by the book. Kapag kasi nagtuturo 'yong lola't lola ko, tantya-tantya lang. Sabi ko, 'di ako sabi ko ‘yan adjust mo na lang, dagdagan mo na lang ng ganito 'di ba? Pero nakakatuwa siya, na totoo nga, parang nasa ano na talaga ng pinoy yung ano, yung tantya-tantya lang talaga. Pero ikaw ba, paano mo pinapakita yung care o affection sa isang tao sa pamamagitan ng pagkain?
Oo, by the book, ‘no, oo. <laughs> Tikman mo lang ‘no, "Okey na ma? Oo." <laughs> Mm. Mm. Hmm, actually, ah, isang instance siguro 'yong ano, ah, may sakit 'yong partner ko, kasi dalawa lang kami sa bahay, eh, live-in partner ko kasi siya. So may time na may sakit siya. Tapos, ah, hindi man sakit totally more of may nararamdaman lang kasi kakabunot lang ng wisdom tooth. So, very strict 'yong pagkain do'n alangang pakainin ko siya ng matigas 'di ba? So ako
Mm. Hmm. Ah. Puwede naman yung bagnet. <laughs> Oo. <gasps> Anyway, ano niluto mo?
Uy, 'wag bagnet <laughs> chi-chi chicharon 'no, yung makapal-kapal pa yung taba. <gasps> Tapos, sabi ko papa papaano ko to didiskartehan 'no, kasi, ah, di naman ako sanay magluto nung ano, nung mga soft foods 'no, alangan naman ah, oats pakain ko lagi sa kanya tapos naalala ko bigla yung ano, ah, na
At 'tsaka ano Sabagay kung lulutuin mo beefstake mahirap din, <chuckles> 'di ba?
Mm, tapos naalala ko. Oo, mahirap din. Imagine mo nguyain pa niya 'yong ano, 'yong baka. <laughs>
<chuckles> <laughs> Yun.
Bagong opera operada nga siya tapos ngunguya ng baka. Pero anyway, ah, medyo meron akong ano tawag dito, ah, complicated line na hindi ko ma-cross. Kasi apparently bawal din yung mainit na food kasi mag ah, magco-cause siya ng more bleeding, 'no? Kasi, kasi 'di ba ganun kapag may bleeding papaampatin mo. So mas okey 'yong cold compress and cold foods. Sabi ko, eh, "Ano ba yung well known nating pagkain na mala malambot?" Eh, lugaw 'tsaka sopas, ang init-init nun paano yun? So, ako parang aside sa nag-YouTube ako, nag-effort ako paano magluto nun, ah, pinapalamig ko parang hinihipan ko muna bago isubo sa kanya ganun. Oo, so parang yun na yung ano, ah, pag-show nung care, sa simpleng paraan lang na food.
<laughs> Yes. Yes, sweet naman. <chuckles> Sabagay. Mm. Sabagay. Pero, kapag ikaw naman yung pinagluluto ano yung nararamdaman mo? 'Tsaka ano palang paborito mong pagkain 'pag ikaw naman yung nagluluto 'tsaka sino yung paborito mo nagluluto for you?
Actually dati, siyempre no'ng bata ako at ngayon iba na. So, dati kasi noong bata ako laking lola ako. So, si lola 'yong tipong alam mo 'yong 'pag galing ka sa school tapos may luto ng ano pagkain sa bahay, no'ng kapag naamoy ko 'yong lutong bahay, parang pakiramdam ko "Ay, okey na sa bahay na ako" kasi 'yong amoy, 'yong warm feeling na may nagluto para sa 'yo 'yong wala ka nang iintindihin kakain ka na lang, ang sarap sa feeling no'n 'no. Pero ngayon matanda na ako wala na kasi 'yong lola ko. Ah, siyempre 'yong partner ko na 'yong tipong 'pag may niluto siya or may pini-pare pe preni-pare siyang pagkain, parang ang sarap-sarap kainin gano'n kahit 'di naman nagbago 'yong ano 'yong paraan ng pagluluto. May kaakibat talagang ano parang extra taste kapag alam mong pinag-effortan 'yong pagkain, eh. Hindi man siya literal pero alam mo 'yon, doble 'yong sarap gano'n.
Mm. Hmm. Mm. <chuckles> Mm. Ah, okey. Mm. Paparehas kayo mag pare parehas kayo maglu mag magaling magluto ng partner mo?
Grabe naman yung magaling siguro marunong lang. Ibang level na 'pag magaling eh. Chef Ramsey na yun, eh. <laughs> Pero, oo marunong, mm.
Ah. <laughs> Mm. Ah okey. So kapag parang ang dali na sa isang relasyon o kasi kapag may kine-crave 'yong isa, puwedeng lutuin 'nong isa, 'pag tinatamad naman 'yong isa, puwede naman 'yong isa. So depende. So, love language n'yong isa't isa, sa isa't isa ay?
Mm. Mm, actually depende. Actually, ah, lahat kasi ah, naniniwala kasi ako na hindi siya ano yung love language ano siya di ba para siyang examples kumbaga yun yung parang take ko dun. So, para sa akin para maging harmonious yung isang relationship 'no, ah, dapat yung lahat ng love language ah, gagawin mo. Kumbaga hindi man yan yung, ah, parang 100% binibigay mo, kasi meron tayong sariling preference 'no. Kunyari ako prefer ko ay acts of service halimbawa, no. Hindi naman puwedeng puro ganun lang gawin ko tapos mumura-murahin ko na yung partner ko kasi wala akong love language na words of affirmation 'di ba? So dapat balanse siya lahat, yun yung tingin ko. Tapos nagkakataon naman na, kapag may lutong food no, siyempre alangan iitsa ko sa kanya yung lugaw na mainit, siya yung isusubuan ko, tas magsasalita ako ng mga sweet stuff no. So parang, in away lahat ng love language nadadaanan mo.
Ah. Mhm. Sabagay. Mm. Hmm. Tama nga naman. Oo. Hmm. Hmm. Yes. Tama nga naman, totoo hindi naman puwedeng yung 1 lang o 2 lang. Baka siguro kapag, kaya na ano yung love language 'pag kaya tinatanong kasi baka kung ano yung, ah, pinaka-top mo. Priorities, dominant, oo. Pero ikaw ba lumaki ka ba sa pamilyang pinapakita yung pagmamahal sa pagkain, like ano sabay-sabay kumain, may special na ulam kapag may milestone, o o kusang naghahain kahit walang hinihingi?
Parang dominant no, ganon. Mm. Ay. Actually, oo. Ah, naging culture natin yun as Filipinos, 'no? Yung tipong kumakain ng sabay-sabay sa hapag, 'no? Tapos nanonood ng balita sa gabi, mga gano'n. So, ano, parang sa'min noon, ah, marami kami marami kasi kami sa bahay. Alam mo naman yung Filipino family, umaabot sa extended family, 'no? Ako kasi wala akong magulang. So, laking lola ako. Yung mother ko ay ab nasa abroad, tapos wala akong father. So, ang kasama ko sa bahay, lola ko, tito ko at dalawang pinsan. So, 5 kami. So, tapos kasabay ko pang lumaki yung dalawang pinsan. So, 3 kaming nag-aaral, 'no? 'Di kami marunong magluto no'ng time na 'yon. Lola ko lang lahat nag-aasikaso. So 'yan, sisigaw yan na, "Hoy, kakain na!" Gano'n. So, hindi man siya yung perfect, 'no?
Mm. Yes. Mm. Yes. Mm. Ah, madami nga kayo. Mm. Mga ay yan yung mga ano eh, mga literal na nangyayari sa isang bahay 'pag ano eh, kakain na eh. May sisigaw, "Kakain na!" <laughs> 'Di ba?
Oo 'no. Kasi nasa kuwarto o kaya nasa taas, 'di ba? Tipong kakatukin yung, ah, kisame, 'no, kakalabugin, 'no, "Hoy, kumain na tayo!" Gagano'n.
Oo. Yes. Tayo lang kaya yung gano'n sa Pili sa ano, sa ib sa bansa. I mean talagang sama-sama bawal yung may naiiwan sa kainan.
<laughs> Oo. Nag-a-adjust, 'no? Alam mo, naiinis nga yung lola ko niyan minsan. Ewan ko kung sa inyo din. 'Pag may isang pa-delay. Kunyari nasa baba na lahat tapos yung isa may parang schoolwork pa, halimbawa, na tinatapos, nagagalit. Parang, "Puwede bang mamaya na 'yan? Kumain muna tayo." Kasi parang ano siya eh, disrespect siya sa pagkain, kasi lumalamig, gano'n. Parang nakatengga lang siya sa lamesa. Hindi siya more of disrespect sa ano, sa taong nagluto, more of sa pagkain siya. Gano'n sa amin eh, kaya ayaw niya may nade-delay. Oo.
<chuckles> Mm. Oo. Ay, oo. Yes. Totoo. Mm. Gano'n din sa amin. Yun din sa amin parang ang lala din ng respeto pagdating sa pagkain. Kumbaga, isa isa sa parang tinuro din sa'min, ubusin mo yung nasa plato mo, bata pa lang. Wala kang ititira diyan. Tas
Oo. Oo 'no. Tapos ano, 'wag 'wag uulamin yung ewan ko kung gano'n din ba sa inyo. Kapag pinapapak yung ulam. Halimbawa, madami-dami yung, ah, pritong lumpia, halimbawa yung Shanghai, huwag papakin. Kailangan daw ulamin sa kanin kasi sayang daw. Oo.
Ano? Mm. Ay, oo. Totoo 'yan. Yung tipong nadala ko hanggang pagkabata, yung ang dami ko pang ulam tapos yung, ah, I mean ang dami ko pang ulam tapos yung kanin ko ubos na. <laughs>
Oo. Kung sabihin, "'Di, magkanin ka pa," 'no. Ang ending tuloy parang medyo ano tayo no'ng bata, parang lit tawag dito, medyo on the fatter side. Oo. <laughs> Medyo busog. Tas ang weird lang 'no, tapos pagtan pagtanda natin 'no, ang turo pala dapat sa atin, sa health natin ay, ah, kumbaga may specific lang na amount ng kanin kasi puro sugar 'yon, ganyan. 'Di pala healthy. Hmm, ang kulit lang ng ano, dynamic family.
Medyo busog. <laughs> Yun. Yes. Kaya nga eh. Mm. Pero ano, ngayon na ikaw na yung nagbibigay, paano mo nadadala yung mga tradisyong yun sa mga taong ba mahal mo ngayon?
Actually ano tawag dito, ah, ayaw ko siyang dalhin kasi ah, actually ako guilty ako minsan napapa-extra rice ako, 'no. Pero ano kasi tawag dito, sa panahon na lumaki ako sa lola ko, parang too much na eh, 'yong dami ng kanin tipo 'yong tipong kada luto ng kaldereta o kaya nilaga, siyempre sasabaw mo sa kanin 'yon, 'di ba, sasapaw mo 'yong sabaw. Eh di parang nakakadalawa o tatlong kanin ako sa isang sitting. Which is unhealthy 'no, di naman tayo bumabata, tumatanda tayo. So dapat alagaan natin yung health kaya, hindi ko siya dinadala 'no. 'Pag kami kumakain kami ng partner ko, ah, kumbaga by the gram kami. Kumba kumbaga tinitimbang namin talaga 'yong ano food namin para ma-track namin kung too much na ba 'yong kain. Kasi minsan napapa-extra rice ako, sinasabihan din ako ng partner ko na "Parang tatlong kanin mo na yata 'yan ah," tas parang, "Ay, oo nga 'no."
Hmm. <chuckles> Mhm. Mm. Mhm. Wow. Hmm. <laughs> Pero yung ulam gano'n pa din. <laughs>
Oo, pero 'yong ulam gano'n pa rin, kasi parang alam mo 'yon? 'Di ba oo kasi konting kain lang ng ulam tapos 'yong kanin dalawang subo, parang gano'n, kasi sulit dapat. So hindi rin siya maganda.
Nadala mo eh, 'di ba? Yes. At saka siguro no'ng ano 'tsaka siguro kasi nung bata ka madami kayo sa hapag. So parang wala kang choice kundi damihan 'yong kanin mo kaysa sa maubos agad 'yong ulam mo. Gano'n din kasi ako no'ng bata, na nadala ako hanggang paglaki.
Oo. Ay, oo. Oo, actually 'no? Buti nabanggit mo, 'yon 'no, kasi parang in a way na may kasama ka sa hapag 'no, para siyang competition kung sinong pinakamaraming makain. Ang kulit eh. Tapos oo, agree ako diyan na baka kasi maubusan, 'no. Nagkaroon kasi instance na gano'n na sana pala kumuha na ako, 'yong tipong hindi na isang cup kinukuha ko parang kalahating kaldero na para akin talaga lahat. <laughs>
Yes. <giggles> Totoo yan. Mm. <laughs> Mm. <laughs> Ano half half lang ako, half rice, ng kaldero. <laughs> Di ba? Pero alam mo kasi, itong mga kultura kasi 'to tsaka nakasanayan natin is <clicks tongue> nasa ano na talaga, nasa dugo na talaga ng mga Pilipino, I mean lahat ng Pilipino magagaling magluto. Hindi naman sa lahat ng Pilipino marunong magluto at mahilig sa pagkain. So yung pagkahilig natin talaga sa pagkain, dun din natin napapakita yung pagmamahal para sa ibang tao, 'di ba? Hmm, so ayun, maraming salamat sa lahat ng mga napag-usapan natin at labis akong natutuwa kasi ang kulay ng ating kuwentuhan.
Oo. Half ng kaldero. Oo gano'n, 'no? Filipino talaga. Oo. Mm. Mm. Agree. Maraming salamat din nakapagbahagi ako, paalam.